Alors est-ce que tu fais, heu, sou souvent des achats en ligne?
Bah honnêtement, même mes courses actuellement, je les fait en ligne tellement que j'ai pas envie d'aller dans les magasins. Donc heu
Ah <chuckles> je te comprends. <chuckles>
Ouais, je sais pas, j'ai pas de patience en fait. Je crois que je suis quelqu'un qui n'a pas de patience pour ces choses-là, je déteste faire du shopping, en présentiel.
Ouais. Heu, moi pour tout ce qui est vêtements, c'est pareil. J'ai horreur d'aller dans les magasins, donc heu, j'achète tout en ligne en fait.
C'est heu Mais c'est que tu trouves plus de choses en ligne, je suis désolée.
Ouais. Bah moi les trucs là, heu, des années 2000, ça me plait pas hein. <chuckles> Tant que j'achète en ligne, heu, sur des sites qui me plaisent.
Les trucs des années 2000? Je comprends pas de
Ouais, parce que là ça recommen ça recommence à être la mode des habits des années 2000.
Ah oui, effectivement. C'est vrai que, heu, bon après maintenant comme tu l'as dit hein, sur tous les s enfin maintenant, vu que la mode, elle cohabite avec d'autres styles, ça va.
Ouais. Mais
Moi, j'avoue que je commence à à repasser de l'autre côté hein. J'avoue que je suis en train de lâcher un petit peu, heu, les coupes droites, les slims, heu, tout ça, heu. Je suis en train de, hem
<chuckles> Ouais.
comment dire? Les années 2000 et et t et sont en train de de conquérir mon cœur. <chuckles>
<chuckles> La nostalgie, heu, des années 2000, peut-être.
Le confort, plus que la nostalgie, je t'avouerais.
Ouais. Mmh. Moi honnêtement j'ai j'ai un style assez particulier, donc je suis obligée d'acheter en ligne en fait.
Parce que D'accord, OK. C'est quoi ton style, si c'est pas indiscret?
Parce que j'aime bien les j'aime bien le vê heu, en fait, je porte jamais de pantalon, je porte que des robes ou des jupes, et heu, j'aime bien le style un petit, heu, un petit peu des, pfff ouais, des des des icônes hollywoodiennes des années 50-60.
Ah! Pin-up? Ah, donc on est dans le style pin-up, j'adore j'adore, je trouve ça trop beau. Alors moi, je peux pas. Personn enfin, c'est pas que je peux pas, c'est que, hem, je supporte pas les talons, déjà.
Ouais. Heu, après, t'es pas obligée de mettre des talons hauts, moi, en fait, ce que je porte, c'est souvent des bottines.
Donc heu
C'est des petites, heu, bottines. Donc heu, ça te fait quand même une bonne plateforme. Et je fais du vélo avec, heu, je marche avec, heu, j'ai pas de souci.
Ah oui, c'est vrai. Mmh. Ah, j'avoue. Mais après, même, hem, j'aime beaucoup les robes, j'adore. Mais hem, je me sens pas à l'aise, je me sens pas confort avec. Donc moi, je suis plutôt, heu en ce moment, parce qu'à un moment donné, je ne jurais que par, heu, les pantalons coupe droite, près du corps. Heu, je trouvais que c'était beaucoup plus taille haute, en plus.
Ouais. Ouais. Ah oui, beh, maintenant, tu dois avoir du mal à en trouver en magasin. Ouais, ça, ce que ça a changé, la mode.
Heu Ouais, maintenant, bon, heu, c'est Asos et Shein, hein, c'est tout.
Ouais.
Mais heu, moi, en ce moment, je suis plus pantalons en en toile, amples.
Ah ouais ouais, c'est c'est sympa, ça. Mouais, pour rester à la maison, j'adore les, les grandes jupes longues, heu, tu sais, un peu style bohème, heu, qui descendent jusqu'aux pieds.
Ça, c'est sympa.
Avec des t-shirts pour rester à la maison ou heu, fran honnêtement, heu, je sais que c'est pas bien d'acheter dans ce genre de truc mais sur, heu, Shein, j'adore les les leggins de sport, les choses comme ça, c'est hyper confortable.
Ouais, j'aime beaucoup aussi. Bah, c'est pas bien, mais heu, en même temps, tu vas acheter où? Moi, j j'achète quasiment plus que là-bas, hein. Parce qu'il y a tout, c'est c'est un truc de fou, il y en a pour tous les styles.
Ouais. Ouais. Ouais ouais. Parce que, heu, ils ont il y en a des, heu Moi, j'use souvent mes mes leggings de de sport parce que, tu sais, vers les genoux et tout ça, au bout d'un moment, ça s'use.
Donc heu
Heu, quand tu fais du vélo et heu, je te honnêtement, quand on trouve à 4, 5€, tu es tu es contente, hein.
Mmh, non, je suis d'accord. Bah, c'est ça, tu sais que ça va pas durer longtemps, mais au moins, heu, ça fera l'affaire, quoi.
Ouais. Et ils ont de ils ont vraiment des trucs sympas, heu, d qui sont sortables. <chuckles> On va dire. La dernière fois, j'en ai acheté un noir, il était super joli et en fait, il avait des tâches, heu, fluorescentes. Et c'est bien, heu, quand tu vas faire du vélo le soir, heu, qu'il y a pas beaucoup d'éclairage. De nuit
Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord que, heu, bah, il y a des trucs très, très pratiques qu'on trouve pas ailleurs sur Shein.
Ouais.
Et hem, des trucs, comme tu l'as dit, même pour la sécurité, on a, heu, cette tendance un petit peu à, mmh
Ouais.
à comment dire, heu. Bah, en magasin, en fait, tout est similaire.
Ouais, c'est assez vrai, ouais. Mmh, oui.
Donc heu, bon, heu, pour avoir un style un petit peu plus particulier ou alors quand tu as des trucs, heu, des modes qui t'intéressent pas et que tu veux faire d'autres choses, bah, ouais, tu as pas le choix, faut, heu, faut, aller sur internet, faut aller, heu, en friperie, faut aller, heu
Ouais, c'est ça, oui, mais, heu. Et honnêtement, je trouve que, parfois, dans les magasins, ils taillent mal et ben, moi, je fais, heu, je fais 1,75 m, donc, quand je vais chercher, parfois, des jupes, heu, elles sont trop courtes, pour moi, ou des robes.
Bah c'est c'était vrai, bah c'est vrai que moi aussi je suis très grande.
Ouais.
Enfin, très grande, heu, je fais 1m76. C'est pas non plus, heu Mais bon, voilà, je suis quand même assez grande. Et c'est vrai qu'avant, sur Shein, pour les pantalons.
Ouais.
Heu, souvent, ils te disent ils te demandaient, en fait, heu, si tu voulais que ça soit court, long, heu, comment ça se passait.
Ouais. Yep Ouais, ça c'est pratique ça.
Ouais, sauf que même leur long, parce que toi tu as tu as tu as le réflexe vu que tu es grande aussi, de te dire, heu: «Vas-y, je veux long». Et en fait, c'est beaucoup trop long.
Ouais. Ouais. Mais heu, maintenant, ils font, heu, une ligne, heu, qui s'appelle, heu, qui s'appelle, heu: «Tall». Et c'est bien parce que tu as vraiment pour toutes les pour, heu, les les femmes grandes.
Ouais. C'est vrai aussi.
Ouais. Mais par contre
Tu parles de la ligne, heu: «Curve»?
Heu, il y a ça, et puis il y a aussi la ligne, heu: «Grande». Je suis tombée plusieurs fois dessus, je leur ai acheté plusieurs fois des des jupes dessus. Heu. Et justement, c'était bien parce que ça tombait, heu, pile.
D'accord. OK d'accord, ça moi je l'ai pas encore vu cette ligne. Après bon, en ce moment je suis en mode, heu, éviter d'acheter des trucs, heu bon, en sachant que j'ai tous les vêtements qui me sont nécessaires, j'essaie quand même d'éviter d'acheter.
Ouais. Ouais.
Mais, heu, c'est vrai que bon, hem, dès que tu veux t'acheter un truc, moi je pense plus du tout au magasin, hein, que ce soit les livres, que ce soit
Non, moi non plus. Les livres, heu, j'achète, heu, tout d'occase, heu, sur internet.
Même l'électroménager honnêtement. C'est ça.
Ouais, et heu, la nourriture, ben j'évite d'aller au supermarché aussi maintenant, heu, j'ai commencé à faire, hem, tu je sais pas si tu connais, heu, c'est, heu, en fait ils te livrent, heu, des les ingrédients pour pas, heu, pour les repas que tu as choisis et tu les fais toi-même.
Pareil. Ah oui, oui, je connais. Alors j'avoue que, hem, j'ai jamais fait, je sais pas trop comment ça fonctionne
Oui.
mais, hem, mais je connais.
Et honnêtement qui financièrement je m'y retrouve parce que c'est des produits frais, heu, on va dire que pour 6 repas je paie, heu, une quarantaine d'euros par semaine.
Ça vient avec un Mmh mh. Oh! Pas mal! Mais c'est pour plusieurs personnes ou juste, heu, pour une seule?
Mmh. Normalement, c'est pour, heu, c'est pour 2 personnes, je commande, heu, 3 ou 4 repas par semaine de 2 personnes et moi ça me fait, heu, 6 à 8 repas dans la semaine, donc heu
Pas mal pas mal. Moi, heu
Je suis je suis tranquille, bon, après, heu, faut racheter des fruits, heu heu, des yaourts ou des choses comme ça si tu manges ça à côté mais heu, je veux dire, heu, les plats sont les plats sont là, j'ai pas besoin de racheter, heu, trop dans la semaine.
Mmh. Je comprends. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, heu, faire les courses pour 2 semaines, d'un coup, en ligne et après bon, heu, s'il res il il manque quelque chose tu iras tu iras au supermarché, tu vois, mais enfin, <blows air> après, bon, moi, j'ai pas de voiture aussi, donc c'est chiant, heu, d'aller, heu, d'aller au supermarché.
Ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Heu, moi non plus, je n'ai pas de voiture, ouais.
Tu vois, donc heu
Ouais.
Là, quelqu'un, il vient, il te livre. Tu as ti tu as tout, heu, tu as pas besoin de te, heu, te prendre la tête, tu ranges tes tes courses et tu passes à autre chose, quoi.
Ouais. Ouais, je trouve que financièrement ça permet de garder, heu, de garder un aperçu de ce que tu dépenses parce que souvent quand tu es en magasin, tu fais pas forcément attention à ce que tu dépenses tout de suite. Heu, quand tu mets dans ton chariot et parfois, tu as pas tu as de drôles de surprises.
Ouais, après Ouais, mais. En fait, c'est, mmh j'ai remarqué quand même, c'était plus cher en ligne. En plus, il y a les frais de livraison et tout.
Ah d'accord, il y a des frais de livraison. Ah oui.
Ouais, en France, ouais, il y a des frais de livraison. Ouais, ça va, heu, tu fais un panier de 200€, heu, les frais de livraison, c'est 7€.
Ouais.
Ça va. <gasps> C'est pas non plus en sachant qu'il y a quelqu'un qui les livre à la porte et tout, tu as pas besoin de faire le trajet.
Ouais.
Je trouve qu'on s'y retrouve quand même.
Et mmh, ils ont toujours les produits que tu veux? Ou ça t'est déjà arrivé, parfois, que tu commandes et qu'ils n'aient plus en stock que ce que tu voulais?
Ça arrive trop souvent, ça.
Ah, c'est dommage, ça.
Ouais, mais bon, heu. Ça, en soi, tu vas en magasin, il peut t'arriver la même chose. Donc heu
Ouais, c'est vrai.
Donc heu, il y a pas trop de souci là-dessus. Moi, ce qui me dérange le plus dans la livraison, c'est que, souvent, des produits qui seraient en en promotion en présentiel ne seront pas sur, heu, sur le site.
Ouais. Oh, ça, c'est, heu, c'est pas cool. <chuckles>
Et il y a aussi le fait que, parfois, tu remarques que c'est un poil plus cher.
Ah, d'accord, oui, je savais pas ça.
Mmh, mais bon.
J'ai j'ai jamais fait, heu, en France, heu, de trucs comme ça. Ouais, je je ouais. Je fais je fais juste, heu, depuis 1 an, le système-là des repas, heu, où je reçois les ingrédients
Bah
et et
Mais ça, c'est, hem, moi, j'aimerais bien essayer mais c'est vrai que, pff, chez moi, on est plutôt traditionnels, c'est-à-dire, on fait à manger et tout, donc heu
Ouais, mais tu fais à manger, hein. C'est c'est juste qu'ils te mettent les ingrédients, la recette à faire.
Oui, oui mais heu, enfin, disons que chez moi, on aime bien avoir plein de choses au frigo et après, on décide, heu, tu vois?
Ah, d'accord, ouais, bah, tu peux choisir, heu, tu as tu as tu as tu peux prendre, heu, quasse-quatre ou 3, heu heu, plats différents et après tu choisis ce que tu fais.
On est <chuckles> Mmh. Mais ça, j'avais vu un concept un peu marrant aussi, à ce niveau-là. C'était avec les fruits moches, enfin, les fruits et les légumes moches
Mmh. Ouais. Oui, mmh mh.
et heu, du coup, c'était beaucoup moins cher, je crois que c'était moitié prix et en fait, c'était un peu le même concept que tu me dis. Juste, bah, du coup, c'est moins cher parce que, bah, c'est des fruits qui sont qui peuvent pas être vendus en magasin.
Ouais. Ouais mais parfois, ils en mettent aussi dans dans les paniers que j'ai. des fruits ou des légumes moches, heu, bio, tu vois? Je trouve ça bien, ça permet de d'éviter le gaspillage.
Des fruits moches? Mmh mh. Je suis assez d'accord, enfin, c'est quand même incroyable d'être, à ce point, esthétique, quoi, que certains ve que certains, ingrédients ne se retrouvent plus dans nos, heu, dans dans les magasins, juste parce qu'ils sont moins attrayants que les autres.
Ouais. Ouais, non, mais heu, le le pire c'est, heu, quand je vois, heu heu, en ce moment, ils vendent ils recommencent à vendre des fraises, le nombre de fraises qui sont abîmées, qui sont, heu, déjà à moitié pourries, heu
Ouais.
C'est c'est terrible!
Bah, moi, c'est surtout j'ai mangé des fraises hier, elles avaient pas de goût.
Ouais, c'est c'est pas encore la saison et les gens, ils achètent ça et heu, ça pourrit en en magasin.
Bah, ouais, parce que, bon, après moi, je suis pas très alerte sur les saisons, je t'avoue.
Moi, j'essaie de faire attention à à ça, quand même, parce que, déjà, la qualité des fruits et des légumes va pas être la même, ça va pas forcément être du bio.
C'est ça, mon problème. <chuckles>
Ou, heu, bah des des produits qui sont importés d'hyper loin.
C'est vrai.
Ouais.
Mmh. Bah là, pour le coup, les fraises, à tous les coups elles venaient d'Espagne, hein.
Ouais, ou heu, même de d'encore plus loin, si ça se trouve. <chuckles>
Bah, je dis d'Espagne parce que généralement en Espagne, ils les font en serre.
Ah d'accord! Ouais.
Les fraises.
Ouais.
Donc heu, on on a tendance à croire malheureusement que plus les fraises sont grosses, plus elles sont bonnes. Mais pas du tout, en fait, plus elles sont petites, plus elles sont sucrées, plus elles ont du goût.
Ouais, je sais pas pourquoi ils font des, heu, des fraises mutantes comme ça, là. J'aime pas du tout.
Mmh. Bah, je pense que ça attire plus les gens, en réalité.
<chuckles> Ah ouais. Mais, honnêtement, heu, d elles sont dures, elles sont rugueuses, heu, non je ça fait, heu, plus d plus d'un an que j'ai pas mangé de fraises, pour être honnête.
Mmh mh. Ouais. Moi, j'aime bien les fraises, c'est quand même quelque chose qui, hem, en petite salade s j'avoue que c'est quelque chose qui me
Ouais. Ouais.
Après, bon malheureusement, c'est vrai que si j'attendais, peut-être que je serais mieux servie. <chuckles>
Ouais.
Parce que là, c'est vrai que bon, à chaque fois, je suis là en mode: «Bon OK, j'ai eu ma ration de fraises, mais est-ce que je suis rassasiée? Non!» <chuckles>
<chuckles> Ouais, il y en a qui font beaucoup de confiture avec, heu, aussi, ouais.
Mais et Ouais, mais la confiture, c'est la même chose. Plus elle est elles sont pas bonnes les fraises, plus tu dois racheter du sucre, donc bon.
Oh non, c'est mo c'est moche, ça. <laughs>
Bah ouais.
Ouais.
Mais au final, bah hem ça n'arrange rien, donc bon.
Non. <laughs> Ouais. En s en soirée bah, je mange des pommes, des des poires, des bananes, enfin ce qui est ce qui est encore accessible.
Mais heu, ou Ce qui ouais, les fruits de saison. Mais, heu, ouais, non, les achats en ligne, hein, je pense que, heu, sur tout ce que j'achète, franchement, ça doit bien représenter, heu, allez 60% de ma consommation, voire même 70. C'est abusé.
Ouais ouais, je crois. OK, peut-être la quasi-totalité, presque.
Pour toi?
Ouais. <chuckles>
Ouais, non, c'est assez incroyable, hein. Franchement, che bientôt on aura plus de magasins, si ça continue <chuckles> comme ça, tout va être dématérialisé.
Ouais. Non, mais honnêtement, je, pff, je trouve que c'est trop, ouais. Heu, je vais dans le magasin, c'est stressant, heu
Pas le Bah, c'est ça, la caisse, heu, l'ambiance, le bruit, enfin, moi, je trouve pas que ça soit un moment très, très agréable, quoi
Ouais. Non, non et heu et parfois, ben, tu perds ton temps. Là, j'ai dû y aller, heu, aujourd'hui, heu, parce que j'ai pas de pro j'ai plus de produits pour faire mes sols
donc heu
et heu, de c'était plein. J'y suis allée vers midi, c'était plein, heu, tu pouvais à peine circuler, heu, à la caisse, tu as j'ai attendu 15 minutes alors que je me suis dit: «J'aurais commandé, peut-être, directement en ligne, je l'aurais reçu déjà demain matin ou demain midi».
Mmh.
C'est que c'est complet c'est complètement fou mais heu
Bah, ouais, non mais en fait, tu as cette sensation de bah, tu as cette sensation de perte de temps, en fait, quand tu es en magasin. C'est assez, heu, incroyable, quoi. C'est c'est plus quelque chose qu'on considère comme nécessaire, du coup, on a vraiment cette impression de j'aurais pu être en tr heu, être en train de faire quelque chose d'agréable, mais non, je suis là
Ouais. Ouais, c'est vrai.
donc heu, bon
Mmh mh.
désagréable, quoi. <chuckles>
Et et en plus, heu, dans les magasins, je suis souvent frustrée, heu, parce que, heu, tu trouves jamais ce que tu vou cherchais à la base. <laughs>
C'est vrai.
Ouais.